Ja, auf jeden Fall, das war 'n das war 'n, äh, Riesenunterschied, also, e auch wenn's von Anfang an kein Problem war mit Englisch, weil's wirklich ja jeder spricht, sogar auf den Behörden, ist ja gar kein Problem, ähm, aber es war das war für mich so 'n Gamechanger wirklich, das, äh, mit mit dem Dänisch dann hatte ich schon das Gefühl, weil dann auch unser Sohn dort geboren wurde, dann hatte ich Kontakt mit anderen Müttern und so oder waren dann so das haben die direkt dort von die Hebammen haben dann wirklich so so Mama Mami-Kreise organisiert, wo man so Mamis in der Gegend kennenlernen konnte, und das war natürlich für mich als Zugezogene optimal und, ähm, das, glaube ich, wäre auf Englisch komisch gewesen, weil die natürlich sich auf Dänisch austauschen wollten, ja.
Okay. Ja. Okay. Ja. <snorts> Ja. Okay. Richtig. Ich verstehe, also würdest du abschließend sagen, dass, ähm, man schon schneller Freunde findet, wenn man die, äh, Landessprache gut beherrscht, oder einfacher und schneller?
Ja, ich glaube ich g tatsächlich, also, ich glaube auch, egal in welchem Land du bist, ich glaube, in manchen Ländern ist es halt noch mal viel wichtiger, wie jetzt zum Beispiel in Portugal, weil da einfach Englisch nicht so verbreitet ist, ähm, aber ich glaube, egal in welchem Land man ist, wenn man wirklich dazugehören möchte und dieses zumindest für mich, dieses Heimatgefühl auch etablieren möchte, ich glaube, das geht ohne die Sprache nicht.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall 'n 'n interessanter und ja, logische Schlussfolgerung, ja.
Das ist ja schon allein, dass man mit den ja, schon allein, dass man mit den Nachbarn 'n bisschen Smalltalk halten kann oder dass man im Café das ist ja auch grade hier in Portugal, die sind ja sehr gesprächig alle und, ähm, das also wir leben jetzt hier auf'm Land, das wäre mit Englisch überhaupt nicht möglich sage da würde ich mich wirklich wie so 'ne wie so 'n Aussätziger fühlen, ja.
Ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, natür man wird ganz anders wahrgenommen, natürlich auch, ja, ja.
Absolut, ja, ja, und das die freuen sich ja auch, die freuen sich ja, wenn man sich Mühe gibt, und dann integrieren die einen natürlich auch viel lieber.
Richtig. Richtig. Richtig. Richtig. Okay, alles klar, dann bedanke ich mich sehr für das superinteressante Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal. <chuckles> Alles klar, bis dann, tschüss.
Ja, sehr gerne. Ja, bis dann. Tschüss.